يعني أولًا الشغل، الشغل بتاعي بقى بالنسبة لي تحدّي جامد أوي وإن السوشيال ميديا طول الوقت يعني بالاقي أصحابي مثلًا، مثلًا يعني باعتين لي reels على الإنستا أو باعتين لي فيديو على التيك توك مثلًا بافتَحه فمثلًا ب بالاقي نفسي كده آآ اتسحَلت فيه مثلًا ف ف في نُص ساعة والّا ساعة إلّا رُبع وأنا ماسِك التليفون وما باحسّش بالوقت، الوقت دلوقتي بقى بقى باحس إن هو بي بي بي بيطير، بيطير الوقت، بيطير مش بي مش بيعدّى عادي. آآ في مهام البيت لمّا ألاقي مثلًا والدتي والّا أي حاجة طلَبِت منّي إن أنا أرُوح أجيب شوية طلبات والّا أي حاجة باخذ منها الفلوس مث أنا هافتكر والله آآ، آآ يبقي أخدت منها الفلوس ورايح أنزِل أجيب طلبات هي قاعدة في المطبخ وأنا قاعد في الصالة، فمسِكت السوشيال ميديا قَبل ما أنزِل كده قعَدت تقريبًا ساعة إلّا رُبع و و وهي عمّالة تقول: "في حَد برّه، في حَد برّه؟" وأنا أقول لها لا، لا، لأ، يعني يعني ما بارُدِّش أصلًا لأن أنا مش مش مش إيه، <tsk> مش في دماغي أصلًا، مش حاسس أنا فين، فساعتها اتأخّرت على الأكْل وهي اتفاجئت إن أنا موجود وأنا شخصيًا اتفاجِئت إن أنا لسه ما ما ما خلّصتش المهمة دي أو إن أنا، آآ اتسحَلت في موضوع السوشيال ميديا والتليفون طبعًا.
إمم. اهم. إمم، آه، أوكي. مش مركِّز. إمم. آه، لأ طبعًا واضح إن هي يعني الموضوع أنت شايف إن هو بجد بيسبّب لك أزمة كبيرة وأنت مش عارف تتصرّف إزاي أو حاسس إن الموضوع هو كده دَخَل بقى أو تغلغل أكتر بقى في حياتك، سواء بقى مع أصحابك سواء في في البيت. فلأ أنا مُتفهِّمة أوي شعورك. طَب أنت في العادي عمومًا بتقضّي وقت قد إيه على السوشيال ميديا يعني ممكن تقعُد قد إيه مثلًا؟
يعني أنا لسه فاتح الscreen time من يومين لقيت إن أنا باقعُد 7 ساعات في اليوم.
إمم، أوكي، 7 ساعات! لأ وقت وقت طويل جدًا طبعًا، إمم، إمم، و وال7 ساعات بيكونوا متواصلين والّا مثلًا بتقعُد إمتى بالضبط مثلًا، إيه أكتر أوقات بتقعُد بيها في اليوم؟ آه يعني إ إمم.
كتير أوي طبعًا. لا، لأ، متقطّعين. يعني أنا أكتر أوقات آه. آآ يعني أنا أكتر وقت ب ب ب بافتَح فيه التليفون بصراحة آآ، قَبل ما أنام، قَبل ما أنام ده بيبقى عبارة عن يعني إيه التليفون تحِس إن هو ماسِك آآ، لازق لازق في إيدي مش راضي أسيبه، مش عارف مش عارف أسيبه خالص، الفيديوهات تجيب فيديوهات والreels تجيب reels وال وال المس ساعات باتفرَّج على مسلسلات قبل ما أنام، الحاجات دي كلّها ب بتخلّيني ما أنا يعني على فكرة أنا باحس إن النوم ده حاجة مهمة، يعني حاجة مهمة فعلًا إن إن أنا أنام عشان أقدَر أصحى بُكرة بدري وأقدَر أصحى كويس و وأنجِز المهام بتاعتي فالسوشيال ميديا بتخلّيني إن أنا على طول ب ما ما بانامش على طول، ما باخلّصش شُغلي بسرعة، على طول بأخّر طلبات البيت. بقيت، بجد أنا بقيت يعني خخ هيجرى لي حاجة بسبب السوشيال ميديا بصراحة.
بالضبط.